そうですね。え、と、やはり主人は、あの、ま、自分の好きなタイミングと言いますか、自分の決断で、あの、やってくれていいよっていう形なんですけど。
うーん。あ、そうなんすね。 へえ。
ま、そうですね、母は、うん、もうちょっと働い働きに出たら、っていう感じの雰囲気はあったりします。
うんうん。ああもうだから、もう、あれなんですね、もう、ひまあ、身内でも、なんか、意見は分かれるところではあるんですね。はあ。ええ、でも、どうですか、結構やっぱりき結局んところ、そういうのってやっぱり、忙しすぎたり、なんか、メンタルを病んでしまったりっていう場合とかもあるとは思うんで、現状の自分の、なんか、あの、メンタリティとかを鑑みるに、結構、かん健康的に働けそうな、か自信というか、感じはありますかね。
あ、そうですね、はい。 はい。 はい。 はい。 そうですね。やっぱり、あの、できれば、ま、すパートくらいのレベル、少し短い時間であればできるかなっていうは、思ってます。
うんうん。 うーん。